Alam mo, ah, magka-akibat kasi yan eh 'no. Yung cellphone 'no, ta's tsaka social media. Dati kasi, yung cellphone yung purpose niya, ah, text-text lang 'di ba. Ewan ko na-experience mo yun. Yung pinaka-unang cellphone kasi ng pamilya namin, ah, cellphone ng lahat yun eh. Tipong, tawag dito, tatawagan mo 'yong tita mo, 'yong kamag-anak, yun lang talaga yung silbi niya. Eh nag-develop 'no, nagkaroon tayo ng applications. Yung cellphone naging smartphone 'no. So kaakibat nung development na 'yon, hindi talaga maiiwasan na magkaroon ng mga issues tulad ng, ah sobrang pag-scroll or sobrang screen time 'no, kasi nakaka-adik siya eh, 'no. Although dati naman kasi, ah 'di ba kung may marites sa kalsada, ngayong nagkaroon ng cellphone, may marites na rin sa cellphone 'no. Gano'n kasi naging changes 'no. I mean marami pang ano, maraming factor. Pero isa 'yon sa parang pinaka-simpleng eksplenasyon, 'di ba. Dati ganiyan din naman eh. Pinagkaiba lang, dati papel, dyaryo, ngayon cellphone na. Kaya mas madalas hawak nila is cellphone, 'di ba. So hindi talaga maiiwasan, tipong kailangan lang talaga ng disiplina siguro. Yun yu yun lang yung way eh para harapin yung issue tungkol diyan eh 'no.
Mhm. Keypad. <laughs> Yung keypad. Mhm. Tama. Mhm. <laughs> Mhm. Oo. Tama, mhm.